Ừm, thông thường, ờ, khi đi chợ và đi siêu thị mà đặc biệt vào khoảng thời gian đầu tiên khi mà em bắt đầu, à, tập tành nữ công gia chánh đó, thì em sẽ cảm thấy khá rất là lúng túng nha. Kiểu, em hông biết là ừm, em hông biết là mua cái này ở đâu, cái kia ở đâu, rồi, ờ, đi đường nào để tới cái quầy đó, thì em sẽ hỏi các cái, ơ, cô, các cái chú mà bán hàng á, một cách rất là lịch sự thôi là "Ờ, cô ơi cho con hỏi là, ờ, cái này mua ở đâu, thịt gà mua ở đâu, cô chỉ con với." Hoặc là, ờ, nếu mà ở trong siêu thị thì hỏi là: "Ờ, chị ơi cho em hỏi, ờ, nước giặt mua ở đâu vậy?" Hoặc là em sẽ nhìn vô mấy cái bản hướng ở trong siêu thị đó. Thì, ờ, với những cái câu hỏi nhờ vả rất là nhỏ vậy thì đa số mọi người cũng rất là cởi mở và chỉ liền à, mọi người cũng rất là thân thiện với em.
Ừm. Chưa quen, đúng hông? Ừm. Ừm. Ờ. Vậy thì cái, ưm, trước khi em em em, ơ, em cởi mở thành một con người cởi vở như vậy đó thì hẳn là trước đó là em cũng khá là rụt rè khi mà gặp những người lạ, đúng hông? Thì em có, kiểu như là, cảm thấy tự ti hoặc là cảm thấy, a, ừm, ừm, suy nghĩ là người ta sẽ đánh giá mình khi mà nói cái câu gì đó ra hông?
Ờ, có nha. Tại vì đúng anh nói á là, kiểu như Phải bầu của nó, đúng hông? Thì giống như hồi trước là em chỉ làm văn phòng, khá khép kín và chỉ xoay quanh bàn giấy, không cơ hội để mà giao là, ờ, em có một cái cơ duyên có thêm một cái nữa và đó có thể tiếp xúc được rất là nhiều người. Và em với rất là làm cho, ờ, em dần cái sự tự ti của mình, mà mà em cảm thấy tự tin để mà nói chuyện hơn á.
Ưm, cũng khá là thú vị đó. Vậy thì, à, khi mà em làm cái trong công việc này á thì anh nghĩ là em cũng sẽ tiếp xúc rất là nhiều người mới, mà người lạ, thì cái cái em sẽ làm như thế nào để người ta cảm thấy là, à, kiểu như là, người ta cảm, ưm, thấy gần gũi với em, ơ, cái mặc dù người xa lạ đi nhưng mà người ta vẫn cảm thấy cái sự thân quen nào đó?
Ờ, ừm, cái công việc mà tay trái mà em, ơ, vừa mới đề cập với anh đó, đó là em làm, à, tour guide xe máy là hướng vẫn hướng dẫn viên du lịch bằng xe máy. Thì dường như là tất cả mọi cái tour mà em đi thì đều là người mới cả. Thì ban đầu em sẽ đón tiếp họ bằng một cái nụ cười thật là tươi, thật là duyên dáng nè, tại vì nụ cười sẽ làm cho người đối diện mình cảm thấy thiện cảm ngay lập tức luôn, ờ, cảm thấy là, ờ, cái người này rất là dễ gần và mình có thể, a, nói chuyện với họ. Sau đó thì em sẽ nói chuyện, ờ, giới thiệu bản thân mình rất là lịch sự thôi và bắt đầu hỏi những cái câu cơ bản như là
Ừm. Ừm.
ờ, bạn tên gì, bạn đến từ đất nước nào để mà dần dần xây dựng lên được cái, ơ, thiện cảm và cái, ơ, giống như là, ờ, cái hình ảnh đẹp của mình trong mắt của người đó và người ta cũng sẽ cởi mở lại với mình luôn.
À.